Ya, boleh boleh. <laughs>
<laughs> <humming> <humming> Itu dah sampai ke ini yang gak, <sucks teeth> misalkan lagu awalnya, intronya dulu gitu, sampai kayak gitunya dulu, oh ini lagunya tau gitu ya, oh ini lagu Matahariku, ini lagunya Rindu gitu kan. Lagu Rindukan aku juga suka tuh lagu Rindu yang madya heeh, benar Jera, tuh, lagu Jera inget gak? Iya kan? Mhm.
Iya gitu, nah yang itu bener gitu kan. Apa tuh? Oh, iya. Iya iya. Iya. Iya, "Ku Rindukan" aduh itu ini banget. Waduh Jera. Jera ingat ingat, jadi dia, eee, bener-bener, apa ya, <sucks teeth> eee, dalam banget gitu ya, isinya aduh sedih gitu kan menyedihkan gitu. <laughs>
Iya, bener bener. Di <chuckles> kalau aku mah lagu ini, <sucks teeth> aduh apa tuh yang dia, eee eee, apa, eee, apa namanya, yang kalau videonya tuh, video yang videonya tuh sama laki-laki terus laki-lakinya tuh mati gitu, waktu itu apa sih lagu apa sih?
Apa tuh? Video klip. Oh. Iya, aduh lupa lagi, ini iya apa sih, bukannya
A ya itu. <humming> Apa sih? Lupa deh aduh itu enak banget tuh, itu itu mah
Iya iya, paham, heeh, tapi lupa lagi, aduh judulnya iya iya.
Jadi inget sama suami aku gitu kan, jadi pas suami aku meninggal gitu, jadi pas lagu itu